Sobrang busy talaga 'tsaka kaya nga wala ding time sa mga ganiyan so
Opo.
um, kung ano lang talaga yung darating, 'yun na lang talaga.
'Di pa naman po late, eh, malay niyo po papunta na po di
Malay nga natin, 'di ba? Eh, sila Atong Ang nga, eh, ano, eh, 'di ba?
Opo. <chuckles> Opo.
'Di ba na may nakakakilala pa, 'di ba? Pero <chuckles> naku, sana nga, sana. Pero
Mayro'n po yan. Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Opo, para hindi naman po kayo tumanda mag-isa.
Oo. Pero ito ba, paano mo nalalaman kung ang pagmamahal nila ay hindi lang pansamantala o dahil sa interes?
Opo.